Mmm, iya iya, oke oke. Nah, mungkin kayak, eee, apa sih yang bisa kayak menjadi upper gitu, eee, jaminan gitu. kalau misalnya agar kalian itu walaupun memang saling butuh ruang atau mungkin ada perselisihan, itu gimana sih kayak ada gak sih kayak kalian memberikan jaminan? Kayak misalnya mungkin kata-kata atau mungkin kalimat yang mungkin, eee, bisa membuat kalian berdua itu bisa lebih tenang dalam misalnya dalam menghadapi perselisihan dan akhirnya butuh ruang, gitu?
Gitu. Mhm. Mhm? Mhm? Wah, oke tuh. Jadi gini, eee, intinya aku bikin kesepakatan dulu biasanya ya via deep talk lah ya. Eee, jadi, apapun masalahnya, apapun berantemnya, apapun ributnya, apapun debatnya. Intinya, eee, tolong jangan libatkan ego, intinya adalah, eee, untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu perkara, gitu. Jadi, eee, kita bahasnya tuh untuk menyelesaikan masalah, bukan kar kalau, apa ya, bukan karena, "Aku maunya begini. Aku maunya begitu," gitu. Bukan itu yang yang yang yang jadi utama gitu. Kalau misalkan ternyata argumen dari pasangan ini a eee, ternyata benar, ya kita harus dengan lapang hati me mengakui itu, gitu dan, "Oke, kayaknya gua salah," gitu.
Heeh? Iya. Mmm, mhm mhm. Oke. Oke, iya jadi istilahnya ya jangan eh, istilahnya jangan membawa ego lah ya, maksudnya dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, kira-kira ego yang pernah terja ada gak, pernah terjadi yang di mana membawa ego nih dalam perselisihan kalian dan kalian gimana sih cara menyelesaikannya juga nih?
Iya iya. Mhm.